بُص بصراحة أنا لمّا باكون مضغوطة أوي، آآ باقعد اعيّط، يعني أول حاجة باعملها باقعد اعيّط، وعياط بقى جامد، جامد، جامد، كده، <chuckles> وما بابطّلش ما بابطّلش عياط، ده أول حاجة، تاني حاجة بقى، باسيب الحاجة اللي أنا باعملها خالص باسيبها، يعني مثلًا لو أنا أيام امتحانات بالذات، باحس ده أكتر وقت باحس فيه إني مضغوطة، باسيب الكتاب والدراسة وكلّ حاجة، وأقوم إيه، واخدة بعضي ورايحة عند مثلًا خالتي عمّتي، آآ حد صاحبي مثلًا صاحبتي أو كده أقعد معاها، آآ بس يعني، باروح بقى أقعد إيه، أقعد هناك آآ نفرفش نشرب حاجة، آآ نرغي شوية ندردش، فباحس إنه التجمعات بقى، بتفصلني بقى من الضغط النفْسي خالص، آآ أو أتكلّم مع حد
يا ساتر! يا ساتر يا رب! آه. جميل. إمم. تمام. آه. إمم. إمم. إمم، طب كده كده أنتِ مش شايفة نفْسِك بتهربي مثلًا، والّا شايفة إن لأ، ده مش هروب؟
آمم آآ لأ ما هو أنا أنا أنا مش مش باهرب ما هو أنا لو أنا فضلت قاعدة عشان أواجه أنا مش مش قادرة، أنا مضغوطة، فلازم أدّي نفْسي بس فترة راحة كده، وبعدين أرجع تاني، إمم، فبادّي نفْسي فترة راحة، إن أنا أروح مثلًا عند حد أو أتكلّم في التليفون مع حد باحبه مثلًا، آآ أتكلّم عن الحاجات اللي بتواجهني، أتكلّم مع
إمم. آه. إمم، جبتِ أخرِك يعني. إمم. جميل. حلو. بتعملي إيه مثلًا بالتحديد، يعني لو كلّمتِ حد، أو قعدتِ ف قاعدة فيها تجمُّع، إيه اللي بتعمليه بالتحديد، في التجمُّعات دي أو الكلام ده؟
والله أنا لو قعدت في تجمُّع مثلًا، أشرب شاي آآ نضحك ناكل لِب نهزّر، باخرُج برّه المود خالص
إمم. جميل. حلو ده. جميل.
مش باتكلّم في الدراسة خالص يعني، ولمّا باتكلّم في التليفون بقى مع أي حد، يعني مثلًا أختي كده، هي أختي عايشة بعيد عني فباكلّمها في التليفون، أقعد بقى أقول لها والله ده أنا كذا، كذا، ومضغوطة ومش هانجح، وهاسقط ومش عارف إيه، بتقعد هي بقى
إمم. جميل. إمم. بتحسي بقى ب بفَرْق، بترد عليكِ هي إزاي بقى؟ حلو.
إمم، بتقعد هي تهدّيني.